Ya, açıkçası fark olarak mesela, eee, iii, mesela şeye çok şaşırmıştım. Benzerlikler de var, farklılıklar da var. Iıı, farklılık olarak, ııı, ilk olarak, ııı, mesela yaşadığım toplumda Akdeniz bölgesinde veya Türkiye'de, toplu taşımayla konuşma aslında, eee, normal görülen bir şey ama mesela Polonya'da cidden hiçbir yerde yani çıt yok. <chuckles> Herkes sessiz Evet, hı hı, evet. Böyle bir farklılık var. Iıı, ki işte benim çok fazla İtalyan, Yunan arkadaşım da vardı. Onlar da işte böyle şaşırmışlar aynı, ııı, deneyimi yakaladığımız için biraz böyle Akdenizvari bir kültür sanırım böyle yüksek sesle konuşmak Evet.
Hımm. Hımm. Ha, konuşmuyorlar, öyle mi? Hımm, hı hı. Hı hı. Akdeniz kültürü, evet, herhâlde yüksek sesle konuşmayı tercih ediyor, değil mi? Doğru. <chuckles> Evet.
Evet, benzerlikler de mesela şey, pazar kültürü burada da yaygın. İşte, semt pazarları var, ııı Evet, evet, ııı, ben de yeri geldiğinde hı hı, aynen. Iıı, ben de yeri geldiğince, fırsat buldukça, ııı, pazarlardan alışveriş ya yapmaya çalışıyorum ya da manavdan veya işte, ııı, aynı şekilde kasaptan, ııı, et vs. alırken. Tabii bunlar zamanla, ııı, oturan şeyler, ııı, dediğim gibi, deneye yanıla oluyor genellikle.
Hımm. Ha, öyle mi? Hı hı. Peki gitmeyi tercih ediyor musun? Seviyor musun? Hı hı. Hı hı. Evet. Şeyi soracağım peki, tekrardan hani konumuza dönersek, bu kültür şeyini aldıktan sonra, hani, bu kendi başına taşındığın, ııı, güne tekrardan dönersek ailen ve arkadaşların nasıl tepki verdiler? Yani senin mesela başka bir ülkeye gidişine ailen, mesela, destekledi mi seni bu konuda? Hani gerçi yatılı okumuşsun, hani, daha önceden alışıksın ama, eee, mesela yurt dışına gitmeni, eee, desteklediler mi?
Hı hı. Evet. Evet, ya, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, ya benim zaten ne kadar yurt dışı odaklı olduklarımı biliyorlardı. Ben hani lisedeyken hep onlara diyordum ki benim hayalim hep yurt dışı işte yurt dışında ben çalışacağım, okuyacağım işte hatta böyle bir iş adamı olma hayalim vardı. <chuckles> İşte böyle, eee business class veya işte, böyle yüksek class. <laughs> Hâlen var, ııı, o kadar business class uçmuyorum maalesef ama öyle bir, ııı, şeyim vardı, ımm, ııı, hedefim vardı öyle söyleyeyim çocukken. Iıı, ama, ııı, şu anda hayalimi gerçekleştirdiğim için de açıkçası kendimle gurur duyuyorum.
Hıı. Hı hı. "Vardı." derken bu hayal gitti mi, bıraktın mı bu hayali yoksa? <chuckles> Tamam. <chuckles> Hı hı.